Du, sag mal, gibt es bei dir denn auch, äh, Familienbräuche? Und, ähm, was steckt so dahinter?
Mhm. Ja. Also, boah, Brauch finde ich finde ich 'n bisschen schwierig, beziehungsweise wahrscheinlich schon Brauch oder auch auch, ja, wenn man von Tradition sprechen möchte. Und zwar würde ich da, ähm, das da da kommt direkt in den Sinn, das Weihnachtsfest irgendwie bei meiner Familie. Das war, also erst mal, ja, woher kommt das? Das war also, seit meiner Kindheit feiern wir eigentlich immer Weihnachten bei mir im Elternhaus und ja auf jeden Fall, mei meine Eltern sind leider, also, leben mittlerweile leider getrennt, aber vor allem als wir Kinder waren, ähm, waren die auch noch zusammen und das war immer immer superschön und ich glaube, das hat sich so über die Zeit bei uns echt als ne, ich w würde es schon sagen, als Brauch etabliert. Das ist wirklich immer s sehr, sehr schön.
Schön. Mhm. Dann, äh, erzähl mir doch mal, wie euer Familienbrauch so aussieht.
Ähm. Ja. Ja, gerne. Also, für mich beginnt das schon irgendwie, also f also, e erst mal als Kind beginnt für mich der Brauch schon mit dem Schlag des 1. Dezembers, weil dann auch in der Schule wurde dann auch immer irgendwie so 'n Adventskalender aufgehangen oder so. Man hat richtig hingefiebert auf auf diesen 24. Das war immer super schön und dann vor allem früher dann so im ganzen Dezember hat dann die haben dann hat dann die Mutter auch schon mal so 'n bisschen Kekse gebacken und dann hat ja das ganze Rauch immer so, w äh, hat das ganze Haus immer so weihnachtlich gerochen. Das war immer super toll und jetzt, äh, als Erwachsener, wir wohnen jetzt auch alle schon 'n bisschen, ähm, über Deutschland verstreut und ich fahre dann immer mit dem Zug nach Hause und ich für mich ist allein schon diese diese Fahrt nach Hause schon irgendwie so was Schönes, weil man weiß, gleich ist man zu Hause, bei bei Menschen, die einen irgendwie auch, äh, bedingungslos lieben und man kann man kann dieses schöne Fest zusammen feiern, jetzt auch schon seit seit 26 Jahren irgendwie. Das ist schon schon super toll.
Ja, genau. Mhm. Verstehe. Ja, also fängt bei dir so die die Spannung dann schon an, wenn du in den Zug steigst, um nach Hause zu fahren?
Ja, definitiv, würde fast schon sagen schon früher, also sobald hier das das die 1. Adventskerze brennt, äh, bin ich Feuer und Flamme, dann kann's gar nicht schnell genug gehen. Und genau, we wenn man dann zu Hause ist, oft beziehungsweise was heißt, oft, jedes Jahr, das ist für mich gehört für mich auch einfach immer total mit dazu, dann mit der F mit der Familie gemeinsam so 'n Weihnachtsbaum auszusuchen. Wir fahren dann immer zu so 'nem ja, zu so 'nem zu so 'nem Weihnachtsbaum äh, Händler und dann suchen wir uns da alle irgendwie 'n schönen Baum aus, der uns gefällt und b genau, bis man dann aber auch irgendwann 'n Baum hat, an dem keiner irgendwie was auszusetzen hat, das dauert dann auch schon mal. Das ist dann immer irgendwie irgendwie super witzig da. Wenn dann alle durch durch die Bäume gehen und die begutachten und genau, ja, w wenn man sich dann sein ausgesucht hat, dann dann wird er da ja in d in dieser Maschine verpackt, und dieses dieses Netz, dann fährt man den nach Hause und wir stellen ihn dann erst mal 'ne Zeit lang in den Garten, also dann auch noch mit de mit dem Netz drum und wir stellen den dann meistens auf boah, was würde ich sagen, so 2 bis 3 Tage v vorm vorm 24.
Das ist schön. Mhm. Mhm.
Der steht dann bei uns im im im Wintergarten erst mal und da machen wir auch dieses Netz ab und dann warten wir erst mal 1, 2 Tage noch, bis sich die bis sich die Äste 'n bisschen gesetzt haben, damit die nicht alle so super hochgesteckt sind. Ja, auf jeden Fall. Das schon.
Ja. Das ist ja richtig schön. Ja und schmück schmückt ihr dann den Baum auch so richtig zusammen? Weil, das macht ja auch immer total viel Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Meine Mutter hat so 'ne ja, so 'ne riesige, äh, Weihnachtsbaumschmuckkiste im Keller. Also, was da alles drin ist, das das ka kann ich gar nicht beschreiben. Wirklich Wahnsinn. Da könnte man wahrscheinlich 5 Bäume mit schmücken und jedes Jahr suchen wir uns da immer so 'n bisschen so 'n ja, so 'n so 'n Farbthema aus, mal, weiß ich nicht, Rot Gold harmoniert ja immer ganz schön zusammen oder auch mal vielleicht 'n bisschen was mit Silber und genau, da wird da immer zusammen geschmückt. Als Kind war's natürlich sowieso immer super aufregend, vor allem, wenn man dann noch mal so Glaskugeln aufhängen durfte, die die durften natürlich auf keinen Fall runterfallen. Das war immer immer die totale Aufregung und früher hatten wir auch noch 'ne Katze, die sie ist mittlerweile leider verstorben, aber ist a auch schon lange her. Und da musste man immer aufpassen, dass unten nur die Plastikkugeln hängen, damit dann die Katze, wenn die da runter herläuft, die nicht irgendwie runterreißt, das war auch immer immer tot total witzig und ist 'ne e 'ne echt schöne Erinnerung. Und
Mhm. Klar. <chuckles> Also, äh, sag mal, ähm, ist es denn bei dir so, dass du, äh, auch äh, natürlich als Kind hat ist man immer, ähm ist Weihnachten immer was ganz, ganz Besonderes. Aber, äh, ist es für dich immer noch genauso wichtig, äh, wie es, äh, als Kind war?
Mhm. Wa da das Fest Weihnachten als als solches?
Ja, das Weihnachtsfest und auch den Brauch, den ihr habt.
Ja. Also, boah, ich würde fast sagen, dass es für mich jetzt noch wichtiger ist als früher, weil
Hm, das ist interessant.
Genau, weil als Kind war das alles so 'n bisschen selbstverständlich. Es war halt einfach seit man denken konnte, war's halt so und jedes Jahr war's auch immer immer gleich. Also, man konnte sich immer darauf verlassen, dass irgendwie die beiden Eltern da für die Kinder so 'n so 'n schönes Weihnachts äh, so 'n schönes Weihnachten zaubern. Und mittlerweile, vor allem als Erwachsener kann man das retroperspektivisch erst mal so 'n bisschen wirklich wertschätzen, wie wie schön es eigentlich ist und wie viel Glück man auch hat, ähm, da 'ne Familie zu haben, die da so viel so viel Arbeit reinsteckt und dann auch für die a kin ähm, und dann auch für die Kinder so viele so viele Erinnerungen auch geschaffen hat, muss ich sagen. Das ist da das ist wirklich schön.
Mhm. Ja klar, das sind schöne Weihnachtserinnerungen, ähm
Ja, auf jeden Fall.
äh, wo man, äh, äh das ist so 'ne Tradition, die man dann auch, ähm, mitnimmt ins weitere Leben, wenn man selbst mal Kinder hat, das setzt schon so die, ähm, d die Grundsätze ähm, ich finde das immer schön, wie sich so 'ne Tradition entwickelt. Und, ähm, ist das bei euch denn so, dass ihr dann Weihnachten auch immer am gleichen Ort, ähm, feiert? Weil, du sagtest jetzt, du nimmst den Zug. Ist das so, dass ihr einen einen Ort hat oder wechselt das manchmal?
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ne, also dieses dieses ganz traditionelle Weihnachten, w immer am 24. machen wir immer im im Haus meiner Mutter und also, das ist auch jedes Jahr also, es hat sich doch 'n bisschen über die Zeit verändert, weil also, ganz früher, als mein Papa auch noch zu Hause gewohnt hat, da ha also ganz zu Anfang war's immer so, dass die Eltern von meinem Papa, also meine Großeltern oder die Eltern von meiner Mutter immer jedes Jahr abwechselnd zu Weihnachten gekommen sind. Ich weiß gar nicht, warum das so war. Also, weil so da gab's jetzt keinen Streit oder so, die haben sich gut verstanden, aber irgendwo wurde es einfach so gemacht, vielleicht weil's dann auch einfach 'n bisschen viel wurde.
Mhm. Mhm. Ja, Teil der Tradition vielleicht dann auch.
Aber Ja, genau, wa war vielleicht einfach gar nicht infrage gestellt, aber irgendwann hat sich das dann verändert, dass dann auch beide beide Großeltern dann auch auch g also beide Großeltern-Paare dann auch gleichzeitig gekommen sind. Das war dann immer besonders schön auch als Kind, ne, dann auch einfach alle zu sehen.
Mhm.
Und genau, das machen wir immer immer im im gleichen Haus irgendwie und wir machen auch immer das gleiche Essen und auch die ganzen Abläufe sind sich einfach so 'n bisschen ähnlich. Was denn jetzt noch dazu ja, sorry.
Ja, wa ach so, erzähl mal weiter. N ne, weil ich wollte grad fragen ich wollte grad fragen: Was macht ihr denn so zum Essen, weil das ist immer so ganz spannend, das zu hören.
Ähm, ich wollte nur sagen ja? Ja, <chuckles> genau, das stimmt. Also, ich muss sagen, bei uns ist dieses Weihnachten schon fast so wie so 'n <chuckles> bisschen wie so 'n Gänge-Menü. Also, wir beginnen da immer erst mal mit 'ner leckeren Hauptspeise ähm, mit <chuckles> 'ner Hauptspeise, damit beginnen wir nicht. Wir beginnen mit 'ner Vorspeise natürlich und das ist bei uns immer so 'n bisschen, ähm, entweder roher Lachs mit so 'n bisschen Toast und so 'n bisschen Meerrettich, schmeckt super lecker, zumindest wenn man's mag. Ich bin dann eher so Richtung Roastbeef und 'n bisschen 'n bisschen Remoulade unterwegs, weil ich nicht so der der größte Fischfan bin ehrlicherweise. Und das ist dann auch schon immer immer super super lecker und als Hauptspeise ja, wirklich das ist ganz toll. Und als Hauptspeise gibt's dann bei uns immer 'ne Weihnachtsgans, die, ähm ja, die ist super ich glaube, die ist super aufwendig, also meine Mutter und meine Oma machen das immer, weil so meine Oma war irgendwie Metzgerin früher, die die kennt sich da ganz gut aus dann und die wir ja genau die wird dann auch immer so gestopft mit irgendwas, also die G die Gans, also ich glaube, mit Äpfeln und Datteln oder so, aber nagel mich nicht drauf fest, ja, ganz genau, w weiß ich's nicht. Ähm, und die kommt natürlich nach dem Backen wieder raus, die sind einfach nur 'n bisschen für den für den Geschmack, d aber ich glaube, 'n bisschen für damit das Fleisch nicht so trocken wird. Das ist dann immer ganz, ganz toll und das Tolle an dieser Gans ist, die ist die muss immer richtig lang in den Ofen und dann weiß man schon irgendwie 3, 4, 5 Stunden vorher verströmt dann schon im ganzen Haus dieser dieser leckere Geruch der Weihnachtsgans und man weiß schon: „Oh, das wird richtig lecker“, man freut sich total drauf, während man dann irgendwie ja genau, nebenan im Wohnzimmer irgendwie mit der Familie sitzt und und 'n bisschen quatscht, 'n bisschen bisschen Kekse oder Kuchen isst. Ähm, das ist dann dann wirklich toll.
Mhm. Ja, das hört sich schon lecker an. <chuckles> Ach, das ist klasse. <chuckles> Mhm. Ja, das kann ich mir jetzt so richtig vorstellen. Ja und, äh, wie macht ihr das mit den Geschenken?
Mhm. Also, na, die Geschenke gehören auch so 'n bisschen zu diesem Ritual dazu. Äh, wie ich grade schon sagte, man sitzt dann ja erst mal 'n bisschen da im Wohnzimmer, wir quatschen, essen Kekse und dann wir haben auch so 'n wir haben so 'n schönen Kamin, wo dann noch 'n bisschen warmes Feuer brennt und irgendwie so wa warme Lichter entstehen, ist ganz toll. Und wenn's dann irgendwie zur Bescherung geht als Kind natürlich superaufregend gewesen damals, da konnte es gar nicht flott genug gehen, aber wir wir mussten dann immer mit unserem einen Opa in die zweite Etage des Hauses gehen, in so 'n Zimmer und dann wurde uns gesagt, dass, ja, jetzt gleich kommt das Christkind und wir dürfen natürlich nicht sehen, deswegen müssen wir kurz hochgehen. Und in der Zeit haben natürlich meine meine Eltern und und die anderen Großeltern einfach die Geschenke irgendwie ausm Keller geholt oder wo wo auch immer sie dann versteckt waren
Hm, schön. Mhm.
aber das war immer ganz süß.
Ach so, die waren gar nicht schon unterm unterm Baum.
Ne, genau, ne, die war die waren noch nicht da. Die wurden dann erst geholt, halt, äh, in der Zeit, wo uns suggeriert wurde, das Christkind kommt. Und unser Opa hat dann immer schon so 'n bisschen uns so 'n bisschen angefeuert, so ausm Fenster geguckt: „Oh, ich glaube, da vorne ist es.“ Und die Kinder natürlich immer mit großen Augen ausm Fenster geguckt: „Oh, ich seh's nicht.“ und er: „Ah, ist schon weg, sorry.“ Und dann sah er immer immer ganz süß ja, genau. Dann das hat auch schon mal das hat, glaube ich, schon mal auch schon mal 'ne halbe Stunde gedauert dann, ähm, und dann wurde dann wurde unten geklopft und wir konnten wieder runterkommen. Und dann dann waren halt die Geschenke da und das war immer dann hat man immer mit großen Augen äh, Augen angeguckt und dieses und dieses dieses Auspacken an sich hat mich früher als Kind super genervt. Mittlerweile finde ich's richtig schön, aber bei uns war's immer so, dass man immer reihum macht immer jeder eins auf und jeder guckt dann immer einer Person zu, die halt also ab es macht immer nur einer ein Geschenk auf und alle gucken zu und es geht immer reihum, bis bis halt alle kein Geschenk mehr haben. Als Kind natürlich super doof, man wollte jetzt unbedingt seine Geschenke da aufmachen und dann gab's dann vielleicht auch mal Vorgaben von den Eltern. Ja, genau, Vorgaben von den Eltern, welches jetzt in welcher Reihenfolge, damit vielleicht auch noch nicht verraten wird, was in 'nem anderen drin ist, falls sie zusammenhängen. Das war dann immer immer supergespannt und mittlerweile mag ich das aber auch richtig gerne, weil das dauert aber schon mal 'ne Stunde, bis das da wirklich alles durch ist und man kann sehen, was was die anderen sich gewünscht haben und bekommen haben und jetzt vor allem als Erwachsener ist es auch schön, dann auch mal irgendwie Eltern oder Großeltern auch einfach 'ne kleine Freude zu machen, ne? Vielleicht auch mal mit dem eigenen verdienten Geld. Da da freut man sich dann immer besonders, wenn man dann ja
<laughs> Das ist ja lustig. Mhm. Oh. <chuckles> Auf einmal. Ja klar, das be bedeutet noch mehr.
genau, wenn wenn man dann auch selber wirklich schenken kann und nicht immer nur beschenkt wird, das ist dann schon schön.
Ja, du sage mal, also, ich finde das erstmal total toll, dass ihr so 'ne richtig tolle Tradition habt und echten Weihnachtsbaum und nicht so 'n Plastikbaum und mit dem Geschenken und, äh, den Geschichten und dem Essen. Also, das finde ich ganz toll. Da kann man da weiß man auch, dass man so richtig was hat, wo man rich sich drauf freuen und drauf verlassen kann, ne? Jetzt wollte ich dich noch mal fragen, so welche Geschichte steckt dann d denn dahinter? Hat sich das einfach so im Laufe der Zeit geändert oder wurde das von, äh, deinen Eltern schon, äh, die Tradition übergeben, dass es in ihrer Kindheit auch schon so war?
Ja. Definitiv. Mhm. Mhm. Mhm. Also, dieses Haus, in dem wir das immer machen, das ist also, das Haus wurde damals von meiner Oma und meinem Opa gebaut und als meine Mutter dann ihre Familie gegründet hat, sind dann meine Großeltern ausgezogen, woanders hingezogen und haben dann das Haus praktisch meiner Oma und meinem Papa überlassen. Und ich ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, dass Weihnachten früher, als meine Mutter klein war weil das war auch schon ihr Kindheitshaus praktisch, in dem sie aufgewachsen ist, ähm, ich glaube, dass Weihnachten da schon sehr ähnlich gefeiert wurde. Also, ich glaube, die hatten dann auch immer 'ne Weihnachtsgans. Meine Mutter war Einzelkind, das heißt, da war ja dann gar nicht so viel los, weil meine Oma, äh, mütterlicherseits, auch familiär, glaube ich, gar nicht so tief verwurzelt ist in ihrer in ihrer Familie. Deswegen, die waren dann, glaube ich, immer nur zu dritt irgendwie, meine Mutter und meine beiden Großeltern. Ähm, aber ich glaube, die haben auch damals schon immer, weil weil halt meine Oma auch Metzgerin war, immer diese Gans gemacht und das hat sich bis jetzt durchgezogen. Und wie s für mich ist es natürlich normal, aber ich würde es auch nicht missen wollen. Also, ich finde, es ist wirklich 'ne schöne Tradition und ich würde auch in Zukunft, wenn das mit dem Partner und so alles klappt oder oder der Partnerin. Ich würde diese Tradition auch gerne in meiner eigenen Familie einführen wollen, glaube ich, weil ich finde das so schön und da ist sind so viele positive Erinnerungen für mich dran, dass ich dass ich das nicht missen möchte und eigentlich auch meinen eigenen Kindern dann nicht vorenthalten möchte. Das das finde ich wirklich toll.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja klar, das wi das will man dann ja auch weitergeben, ne? Dass, äh, äh, viele viele Menschen, die haben ja schon gar nicht so 'ne richtigen Weih äh, Weihnachts ähm, äh, Brauch oder haben niemanden, mit dem man feiert. Und, äh, d ich finde das auch total toll, dass, äh dass du auch jetzt als Erwachsener noch so begeistert bist, dass du sagst: „Okay, das ist jetzt hat mir richtig in der Kindheit was gegeben und wenn ich mal Kinder habe, möchte ich das auch an meine Kinder weitergeben.“ Und so geht's halt dann von Generation zu Generation.
Ja, genau. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, genau. Das das glaube ich auch, dass ähm, so ist das wahrscheinlich auch entstanden. Ich ich weiß nicht, wie's ganz früher bei meiner Oma war, weil das war auch Nachkriegs äh, Generation. Ich glaube nicht, dass da zu Weihnachten 'ne Gans gibt, aber die haben's irgendwie eingeführt und und ich gebe 's weiter und ich freue mich natürlich dann auch, wenn meine Kinder 's weitergeben, ne, wie du wie du auch schon gesagt hast. Das ist dann super schön.
Ja, auf jeden Fall, dann wünsche ich dir schon mal viel Vorfreude für Weihnachten.
Ja, danke und vielen Dank fürs Zuhören. <giggles> Hat mich sehr gefreut. Ciao.